Sì, sì, sì, sì, assolutamente, perché comunque, da quel momento ti danno, diciamo, lo strumento per, uhm, accogliere la la libertà e la verità, e poi da lì è tutto un percorso che non sappiamo come lui intraprenderà, e anche noi.
Mh. Sì, sì diciamo che il finale di Truman Show, è uno anche dei finali più famosi, diciamo, nella storia del cinema moderno. Ehm, invece parlando di serie TV, anche nelle serie TV, ehm, il finale ha la sua importanza. In questo caso di finale possiamo parlare, ehm, proprio non finale di stagione, ma proprio finale della serie. Ecco, in questo senso, ehm, c'è qualche serie che anche in questo caso ti ha particolarmente, insomma, colpito?
Sì, sì, sì, sì. Uhm, allora, <chuckles> in realtà, mhmm, torno su Game of Thrones perché, mhmm, questa è è una è una domanda bella. Allora, io credo che, la sorpresa da sola non basti mai, un finale può sicuramente sorprenderti, e allo stesso tempo sembrare inevitabile, no, è un po' lì la magia. Quan quindi quando arrivi alla fine e dici: "Non me l'aspettavo, però aveva senso," mhmm, quello è il momento perfetto. Ehm, un esempio opposto è appunto Game of Thrones, l'ultima stagione, perché lì la sorpresa, ha vinto sulla coerenza, e il 70 forse 80% del pubblico io non sono tra quelli, perché ho capito che cosa voleva fare, ehm, l no, no, no, non mi sono sentito non mi sono sentito tradito, uhm, nonostante comunque abbia letto i libri, e stia aspettando, uhm, con ansia che il nostro amico si decida a continuare a scrivere. Uhm, sì, sì, sì, che è in attesa, esatto. Lì, diciamo che <scoffs> quel tipo di sorpresa dirompente, uhm, ha vinto alla fine sulla coerenza, no, di quello che era stato mostrato fino a quel momento. Ehm, il pubblico appunto dicevo si è sentito tradito, ma non perché non volesse essere sorpreso, perché al pubblico piace, no, quel tipo di di impatto, ma perché non c'era, mhmm, secondo me, non c'è stata una preparazione emotiva/narrativa, uhm, ad arrivare a quel finale, o comunque a quel finale di stagione così, uhm, "incoerente" tra virgolette, no. Uhm, io credo che la sorpresa comunque debba essere costruita, no, accompagnata comunque verso il finale che poi può sorprenderti in questo modo, senza quei piccoli segnali che poi, uhm, potevano portare il pubblico, uhm, diciamo a quella conclusione in modo naturale, è sembrata un pochino traditrice, no, in questo senso.
Mh. Sì. Okay. Mh. Mh. Mh-mh. Ah, non sei tra il pubblico infelice, okay. <chuckles> Eh sì, eh-eh or ehm, ormai anni che sono in attesa del salvatore. <scoffs> Mh. Sì. Mh. Mh, okay, sì. Sì. Sì. Mh-mh. Beh, ehm, diciamo che anche molti fan della serie <inhales> secondo alcuni fan della serie, ehm, il regista ha inciampato sul finale, perché aveva fretta diciamo di no fretta, sì un po' fretta di chiude non sapeva più come chiuderla. Tu cosa ne pensi al riguardo?

Sì, sì, assolutamente. Mhmm, allora, beh, io per esempio su Interstellar sono uno che ha amato il 99% del film e puoi in quell'1% del finale in cui mi dici che: "È l'amore che muove tutto." Ehm, mi mi mi esplode il cervello, impazzisco e vorrei vorrei tornare da lui e guardarlo negli occhi, mhmm, e e chiedergli: "Perché? Perché mi hai fatto questa cosa? Perché mi hai rovinato il mio film perfetto di sempre?" Ehm, però devo dire che un finale a
Mh-mh. Mh-mh. Eh. Eh. <chuckles> Eh-eh, sì. Eh sì. Sicuramente non sei l'unico. <chuckles> Eh, se lo sono chiesto in tanti. <chuckles> Ma che poi lui non l'ha neanche mai spiegato, vero?
No, credo che semplicemente gli andasse di infilare questa, uhm, emotività forse un po' forzata, questo flusso di allora un finale aperto messo lì per mancanza di idee si sente, secondo me. Mhmm, in questo caso non lo so se era una mancanza di idee o una scelta sua precisa. E quindi ti lascia un po' irritato, no, non incuriosito. Invece un finale aperto come può essere quello di Inception ti lascia più incuriosito che irritato, no, al massimo hai un pochino di frustrazione perché dici: "No, dai, adesso mi devi dire cosa succede." Però finisce lì. Ehm è diverso, no? Sì, sì, sì, sì, sì. Poi forse io credo anche che il finale, uhm, in qualche modo, mhmm, si debba scegliere anche in base forse al al pubblico un pochino. Ehm, cioè credo che il genere, uhm, dia una sorta di orientamento, ma non debba per forza essere u una gabbia, no, cioè nel thriller tu vuoi la chiusura logica, no, nel dramma tu vuoi alla fine la catarsi, no, vuoi vuoi vedere questa evoluzione, questa questa analisi, questa risoluzione. Nella commedia vuoi sollievo, fondamentalmente. Ehm, e alla fine di tutto, secondo me, dipende proprio dal tema della storia, quindi se la storia parla di controllo i il finale potrebbe essere perdita, no, perché tu hai cercato per tutto il film di di controllare qualcosa, che poi alla fine perdi. Se parli di libertà, probabilmente il finale seguirà, non so, una scelta del protagonista. Uhm, quindi io credo che un buon finale non debba seguire per forza il genere, ma segue, secondo me, il percorso del personaggio, no, se il personaggio ha compiuto il suo arco, qualsiasi tipo di chiusura s sarà naturale, no, risulterà naturale.
Eh, sempre stato evasivo. Sì. Sì. Mh, sì, sì. Mh. Eh. Non sapeva come chiuderla. Mh. Mh-mh. Sì, però e era più sensato, diciamo. Mh, più coerente, più coerente come Mh. Ah beh, certo! Sì, sì. Sì. Esatto. Verissimo, verissimo. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Chiaro. Giusto. C'è stato anche uno uno sviluppo sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, chiaro. E invece ti volevo chiedere, allora mi hai detto che alla fine Game of Thrones ti è piaciuto, ehm, il finale, ehm, e ti è piaciuto anche quello di T l'hai capito. Sì, sì scusa, <tsk> mi sono tro mi sono espressa male, sì, l'hai capi sì, eh, eh sì devi stare attento. Eh devi st eh esatto, esatto. Allora ti volevo chiedere invece, ehm, un finale, ehm, sempre di una serie, perché abbiam già parlato di Interstellar che lì proprio me l'hai bocciato, il finale, invece una serie il finale che non hai capito e non t'è piaciuto.
L'ho capito. Diciamo che non voglio sbilanciarmi troppo, c'è troppa gente arrabbiata e non vorrei avere troppi nemici. Mi uhm, l penso di averlo capito, penso <chuckles> pens non vorrei trovarmi gente sotto casa che mi citofona.

Ma <breath> non lo so, mhmm, ti ripeto, io forse faccio pa parte di quella, mhmm, piccolissima frangia di spettatori che in realtà, mhmm, ha apprezzato e ha capito, ehm, quanto forse lui volesse veicolare, mhmm, la pazzia della famiglia, ehm, tutta, ehm, nell'esplosività di quel finale che non ha voluto dare spiegazioni, non ha voluto essere, ehm, coerente, ehm, non lo ha voluto fare, capito, ha voluto fare esattamente quello che voleva in quel momento proprio per simboleggiare quanto una pazzia portata all'estremo possa esplodere senza nessun tipo di di regola, capito, senza seguire nessun tipo di di codice. Ehm, e quindi, mhmm, io credo che sia successo questo. Poi, oddio, ci sono casi in cui, mhmm, finali ambigui o aperti funzionano probabilmente un po' meglio di quello, perché sono ehm, c'è stato un terreno che è stato preparato. Io adesso allora, un finale aperto secondo me può essere perfetto se il tema della storia riguarda la ricerca all'interno della storia stessa e non la risposta finale. Io penso a ins a Inception, no, ehm, quella trottola che che gira, <chuckles> alla nel finale non sappiamo alla fine se si ferma e andiamo sui forum a cercare se, ehm, Nolan ha dichiarato sì sì sì. È un finale che alla fine, se tu ci pensi, non chiude ma amplifica. Oppure, ehm, mi viene in mente anche La Grande Bellezza di Sorrentino che <chuckles> non ti dice fondamentalmente come va a finire, ma ti lascia un po', ehm, in sospensione quasi quasi poetica, no, ehm, io credo che appunto il trucco sia nel risolvere queste emozioni e non avere per forza sempre l'informazione, no, se il pubblico sente di aver capito il senso profondo può anche accettare di non sapere come va a finire. Mh
Mh. Che ha capito. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Eh, esatto. Mh-mh. Sì. Sì sì sì sì sì, si, chiarissimo chiarissimo. Ad esempio? Okay, eh, bella tosta anche quella, sì. Eh, eh, eh, esatto. Sì, si era creato un dibattito, sì. Amplifica. Mh. Mh-mh. Sì sì sì sì. Mh, mh. Sì. Poi sicuramente, mhmm, dipende anche magari dalla cifra st ehm, stilistica del del regista, perché, ad esempio, prima mi hai citato Nolan, e Nolan, si sa, ehm, spesso nei nei suoi film, ehm, li lascia abbastanza aperti, parlando, ad esempio, di Inception o parlando, ad esempio, di Interstellar, no?
Sì.